هو ده اللي المفروض تعمله، إنمّا في بعض الناس يفوضوا الشخص ويفضل قاعد وراه. أنا كان بيحصل معايا كده على فكرة، إني إن أنا أبقى مثلًا أنا في senior عليّا وبيقول لي: "خلاص، الشغلانة دي معاك" ألاقيه أساسا بيخاف إنه يخلّي بيخوفني إني أعملها، أومال أنت سايبني ليه أعملها؟
حلو، حلو جدًا، حلو جدًا، آه. امم. مضبوط، آه. مضبوط، آه. طَب هل هل هل برضه يعني هل برضه ممكن يعني برضه عشان برضه لو هنفكّر بقى بمنظور الشخص التاني يعني أو كده، آآ، هل بيبقى خايف مثلًا إنك أنت آآ، يعني عارف اللي هو إيه، محتاج يبقى موجود جنبك عشان الدنيا ما توقعش، أو عشان هو بعتك مثلًا في مهمة حساسة جدًا، ف فهو الموضوع مش مستحمل مثلًا فكرة ال إن هو هيسيب واحد هو في المطلق، اللي هو آآ، يتفاوض في ال في الموضوع ده، أو إن هو يخلّص ال ال ال الموضوع دوّة مثلًا؟ هل بتبقى شايف بيفكّروا في إيه؟ لأنه هو أكيد مش عايز يتعب نفسه، يعني فاهم قصدي؟ طالما هو باعت حد كده كده، آآ، يعني هيتعب نفسه ليه، ويفضل برضه ليه مركّز معاك؟
عايز أقول لك ده موقِف حصل معايا. إمم. آه.

فاهمك، فاهمك، فاهمك جدًا ومش معنى كلامي إن أنا أسيب له الم ال الب البحر عايم أو أسيبه في المركب لوحده لأ، أنا باكون معا وهي بتتعمل إزاي كويس وأكون عارف إنه هيعملها إزاي، لكن في بعض الناس لمّا باسيبهم يبدعوا بيعملوا الحاجة أحسن منّي.
تمام. حلو، مضبوط آه، ماشي.
أنا باكون مو ب لمّا بادّي له الحرية دي باكون واثق فيه إنه هيقدر يعمل حاجة كويس، لكن أنا باكون عايزه يعملها أحسن منّي، لمّا بيعملها أحسن منّي هو أو لمّا يعملها بطريقته وطريقته بتثبت هو أكتر من طريقتي، ده بالعكس بيكون حاس إنه حَط حَط الtouch بتاعه والtouch بتاعه نَفعه، يعني فاكر فاكر مش عارف مين كده واحد من أصحاب الشركات قال إن "أصعب، أصعب، أصعب مُهمّة بادّيها لأكسل واحد عندي." أكسل واحد هيدوّر على أح على أقص على أقصر طريق يطلّع بيه النتيجة، وهو ده اللي بيكون عايزه إن يطل إنه يوصل لنتيجة ده اللي أنا وهو كنت بافكّر فيه لمّا ج لمّا آجي أفوّض حد.
إمم. إمم. جميل. إمم. تمام، آه، آه. جميل. إمم.